Imm, stil değişikliğine çok sık gider misin?
Eee, çok sık gitmem aslında, ııı, ama, ııı, z değiştiği de oldu zaman içerisinde. Hı hı.
Hadi ya! Peki, ııı, neden stil değişikliğine gitme yolunu tercih ettin? Yani, ne etkiledi seni?
Hı hı. Eee, şöyle, yani, tabii, zaman, ııı, ve, ııı, yaş diyebilirim en öncelikli ve en basit, en detaya girmeden söyleyeceğim kısmı. Hem zaman hem de zamanla birlikte yaşın da ilerlemesi. Ay, yok, moda hiç yok, ııı, diyebilirim, yani, moda, ya, elbette ki moda zaten ister istemez o dönem satın aldığın, yani, satın alabileceğin, ııı, ürünleri, ııı, değiştiriyor illaki. Ama, eee, benim tarafımda kendi stilime ait değişiklikler, eee, biraz daha kendi öznel, eee, iii, şeylerim, motivasyonlarım diyebilirim.
Tamam. Moda diyeceksin diye bekledim bir ara. <chuckles> Ah! Çok iyi. Kesinlikle. Peki, hangi dönemde oldu bu stil değişikliği?
Hangi dönemde oldu? Ana değişiklikler böyle sana, ııı, hayatımın dönemlerini söyleyebilirim. Iıı, yani, şöyle diyebilirim, bir kere, hani, eee, <chuckles> çocukluktan ergenliğe geçişte bir, eee, tabii ki dönüşüm var. Orada henüz daha stilim, ııı, oturduğunu zannetmiyorum, biraz daha, hani Evet, anne giydiriyor.
<chuckles> Lütfen. Doğru. İlk başta anne giydiriyor, birazcık daha sonra a artık sen tercih etmeye başlıyorsun, ya. Nasıldı da, nasıl evrildi?
Evet. E, canım, çocukken çocuktu, işte, yani, çok bir özelliği yoktu şimdi orada. <chuckles> Ergenlikte, ya yani, ergenlikte tam anlamıyla aslında modaya uygun, yani, o dönemin modası neyse, işte, ne bileyim, mesela, şeyi hatırlıyorum, ııı, böyle, eee, diz altında biten, eee, taytlar yeni çıkmıştı. Yani, elastik penye ama elastik kumaştan, şöyle, daha çok yeniydi. Yani, böyle, hatırlıyorum, 2 tane taytım vardı, 1 tanesi siyah, 1 tanesi de siyah üstüne beyaz puantiyeli. Onların üstüne çok uzun, geniş, kocaman tunikler giyiyorduk. Iıı, böyle, üstümüze 5 beden büyük görünen tunikler. Eee, çünkü, ııı, tayt, ııı, çorap gibi bir şey olduğu için, eee, böyle, o zamanlar bizim için hatlarımızın bu kadar ki düşün, küçücük çocuklarız aslında ve hiçbir şey de yok, yani, ımm, nasıl diyeyim, ııı, muhafazakârlık falan gibi bir yerden gelen bir bakış açısıyla değil kesinlikle, asla öyle değil. Yani, benim ailemde kapalı da kimse yok falan ama, yani, o kadar hatların belirgin olduğu bir şeyi, eee, üstü açık ya da, böyle, hani, kendini göstererek, yani, vücudunu biraz daha göstererek giymek hiç, böyle, kabul edilir bir şey değildi. Onun için de taytların Evet, o dönem için. Eee, taytların üstüne dev kocaman tunikler giyerdik. Iıı, ı uzunca bir zaman önceden bahsediyorum bu arada, yani. <laughs>
<chuckles> Ergenlikte nasıl oldu? Evet. Ha! Güzel. <chuckles> <chuckles> Evet. Aynen. Bir kıvrım falan da çok fazla aslında belli olmaz. Ha. O dönem içerisinde. Hı hı. 90'lar herhâlde. Öyle mi?
90'ların başları, evet, daha henüz başları. Eee, s Doğru, doğru, evet. Imm, hatta, hatta, 80'lerin sonları diyebilirim, 90'ların başlarından da önce 80'lerin sonları. Tabii, tabii. Hı hı.
Tamam. <chuckles> Tutturdum biraz. Eee, sonra ergenlikte O, baya. Tamam. Eee, ergenlikte böyle birazcık daha bol tunikler, altına taytlar giydin. Sonra ergenlikten sonra hangi dönemde tekrar stilini değiştirdin? Neden stilini değiştirdin, bir de nasıl değiştirdin?
Peki, <gasps> ııı, şöyle değiştirdim, ııı, ergenlikten sonra lise bitti, üniversiteye girdiğimde üniversiteye adımımı atarken zaten aslında biraz, ııı, o dönemde değişmişti. Çünkü, ııı, ben güzel sanatlar okudum, ııı, yani, sanat üzerine okudum ve aslında lisenin son yıllarında, son 2 senesinde, eee, böyle, biraz daha artık, hani, ımm, nasıl diyeyim, işte, giyim kuşam şeyimin daha, böyle, kişisel kendime ait bir tarzım olması gerektiğini biliyordum. Ya, biliyordum dediğim içimden öyle geliyordu. Yani, sadece moda olduğu için ya da a benim yaşıtlarım öyle giyindiği için giyinmek değil, biraz daha kendim kendi stilimi yaratmak. I
Tamam. Çok iyi. Hı hı. Anladım. Peki, o süreç içerisinde dedin ya, kendi yaşıtlarımla alakalı değil yaşıtlarından farklı olmaya çalışıyor muydun yoksa hiç onlarla bir alakası yok, sadece kendin beğendiğin için mi bir şey tercih ediyordun giyinmeyi?
Kendim beğendiğim için giyiyordum, yani, kendi tercihlerimi yapıyordum. Kendim stilimi kendim yaratıyordum, yani, modanın ya da o günün şartlarının, hani, piyasada bulunan, işte, "O ya yaştaki kızlar şöyle giyinir." denilen bir şeyin, formatın içinde değil, bayağı kendim mi kendi stilimi yaratıyordum ve dolayısıyla da üniversiteye girmekle birlikte biraz daha hele zaten dediğim gibi Güzel Sanatlar Fakültesi orada hakikaten tam anlamıyla herkes üç aşağı beş yukarı kendi stilini kendi yaratan insanlarla birlikte okuyordum ve, eee, yani, orada da zaten, eee, çok net, eee, kendi stilimi yaratmaya başladım.
Hımm, tamam oz Süper. Harika. Etkili olmuş, evet. Tamam, bir e stilin nasıl bir stildi, yani, biraz, eee, renkli miydi işte
Hı hı. Renkliydi, ııı, çok fazla desen sevmem ama renk uyumlarına dikkat ederdim. Eee, biraz daha rahat, ııı, ve böyle, eee, işte, şey olan, aaa, nasıl diyeyim, eee, daha bohem diyebileceğim bir tarz. Eee, ondan sonra aksesuarlar çok kullanırdım. Iıı, işte, eee, yani, böyle, ımm, nasıl diyeyim, eee, dönem dönem biraz daha böyle, hani, rockçı stiline falan dönüşse de, eee, tam olarak bir stile bağlı olmak yerine benim kendi stilim, yani, eee, benim, ı hani, o o kıyafet, ban benim, eee, seçeceğim bir kıyafet olmasına özen gösterdiğim, eee, bir tarzım vardı. Biraz da kendim dikerdim zaten. Yani kendi kendime dikerek de evet ha ha.
Hı hı. A! Tamam. <chuckles> Özgün bir şekilde. A, kendin de mi dikiyordun? Yeteneğin var o zaman.
Evet ha ha.
Eee, bu çok güzel. Peki, sonrasında da gardırobunda tekrar değişiklik oldu mu? Eee, o güzel sanatlar kısmından sonra.
Eee, sonrasında, tabii, üniversite bittikten sonra iş hayatına girdim. Bir süre iş hayatında, eee, kendi alanımda çalıştım, yani, eee, güzel sanatlar alanında çalıştım ve o zaman, tabii, biraz daha, eee, hani, kendi stilimde o şekilde devam etti, eee, hayatım. Eee, hani, eee, v özel bir değişiklik yapmama gerek kalmadı ve fakat ilerleyen yıllarda, eee, başka alanlarda biraz daha kurumsal dünyada çalışmaya başladım. Biraz daha değil bayağı. E, evet, eee, dolayısıyla, eee, tabii, bu esnada, tabii, yaşın da ilerlemesiyle, eee, pozisyonlarımın da ilerlemesiyle, yükselmemle birlikte biraz daha kılık kıyafetin başka dinamiklere bağlı, ııı, olması, ııı, söz konusu oldu. Örneğin gireceğim bir toplantıda, yani, eskisi kadar serbest, doğal ve belki çok renkli, belki çok rahat bir, eee, stil yerine biraz daha, ııı, çalıştığım kurumu da, ııı, temsil edecek, pozisyonu da temsil eden, yaşımın da ağırlığını koyan, bir stil geliştirmem gerekti ve o stilde de gene aslına bakarsan kendi tarzımı korumaya devam ettim.
Güzel. Evet. A, klasiğe de geri dönüş oldu yani. Tabii, doğal olarak. Hı hı. Çok iyi. Takılarla mı bunu daha çok sağladın? Ne yardımcı oldu?
Evet, öyle diyebilirim. Aslında takılar, aksesuarlar, eee, biraz daha, ııı, model seçimleri, eee, diyebilirim. Yani, her ne kadar etek, ceket ya da, hani, işte, gömlek, eee, i ve, ımm, eee, hani, daha, böyle, nasıl diyeyim, eee, kumaş pantolon falan gibi, e, belki topuklu ayakkabı falan gibi, eee, detayları artık, ııı, daha, ııı, girmem gerekse de buralarda kullandığım renkler, desenler, kumaşlar belki, işte, o kıyafetlerde kullandığım aksesuarlar, küpeler, eee, vs. gibi fularlar falan gibi, eee, küçük detaylarla gene kendi stilimi kurmaya devam ettim.
Evet. Aynen. Hımm, farklı. Peki, şimdi geriye dönüp baktığında en çok hangi stil eee, de daha zevk aldın? Yani, onları giyinirken, kendine yakıştırırken hangisi daha, eee, daha iyiydi senin için?
E, hemen hemen hepsi iyiydi. Yani, hiçbirisinden pişman değilim, hiçbirisinde, hani Çünkü o döneme ait, o dönemin şartlarında benim de hoşuma giden neyse ben zaten k Yani, kimse beni, "Şunu giym giyeceksin, şöyle giyineceksin." falan diye, eee, etkilemediği için ben h her birinde memnundum ve her biri güzeldi. Sadece şimdi dönüp baktığımda, 80'li yıllarda giydiğim bir şey, 90'larda giydiğim bir şey, "A, ne kadar" Ya, hem hoşuma gidiyor hem de mmm
O da doğru. Evet. <exhales> I hı. A, şimdi o tam onu söyleyecektim aslında, yarın, öbür gün mesela o fotoğrafların Çekindiğin fotoğrafları farklı, eee O zamanlar çekindiğin fotoğraflara eğer kızın bakacak olsa, "A, burada da çok farklı giyinmişsin." eee, diyebileceği hangisi, yani hangi dönem? <chuckles>
Eee, herhâlde, yani, daha çok 90'lar
"Hiç sen gibi değilsin." diyebileceği.
Efendim?
Ya, hani, baktığında, böyle, "Bu sen gibi değilsin, çok garip giyinmişsin burada." eee, denen o tarz, hangi tarz olur?
Hımm. Iıı, hiçbirisine demez, hiçbir döneme demez, "Sen gibi değilsin." demez. Sadece, "A, o dönemin modası böyle miymiş? ya da, hani, "A, bunları mı giyiyormuşsunuz?" der ama, "Sen gibi değilmişsin." demez kızım hiçbirisine. Hı hı.
Hiçbirisine demez mi? A. Çok güzel o zaman. O da bütün her her şeyi aslında her modayı, her, eee, süreci kendine aslında ne kadar, emm Kendin gibi kalabildiğinle alakalı bir durum olduğu için, eee, çok iyi. Peki senin için
Hı hı.
eee n ney daha çok önemli? Dedin ya, "Modadan öyle çok fazla etkilenmiyorum aslında ama, eee, 80'lerin, eee, sonlarına doğru biraz, hani, eee, ergenlik dönemlerine doğru daha etkili" olduğunu söylemiştin. Senin için mesela bütçe bu, emm, önemli mi stilini yaratma konusunda?
Bütçe tabii ki önemli benim için. Eee, hem bütçe önemli hem de, eee, kendimi içinde rahat etmem önemli. Eee, gerek kumaş, ııı, seçimleri, eee, gerekse stil olarak. Eee, ben çok, böyle, moda sektörüne, eee, böyle, hani, bağlı kalan birisi değilim. Dolayısıyla günün modasında "Şu var." diye, eee, işte, "Bugün n bu dönemin modası böyle, tarzı böyle." diye, eee, kendimi içinde rahat etmediğim herhangi bir şey satın alan bir insan değilim. Eee, dolayısıyla, eee, en öncelik bütçeden önce kendimi içerisinde rahat hissetmem ve ondan sonra da, evet, eee, bütçe de önemli, tabii.
Tamam. Ne güzel. Eee, haklısın, yani, bu konuda, önemli olan senin kendini rahat hissetmen. Sonuçta, eee, moda uğruna gi içine girdiğinde kendini iyi hissetmeyeceğin bir kıyafet, yani, n ne kadar, eee, hayatında kalabilir ki sonuçta. Eee, peki, hangi takılardan, i yani, hangi aksesuarlardan hayatının her alanında faydalandın? Ne senin için en vazgeçilmez?
Hı hı. Eee, yani, ııı, <exhales> küpeler benim için en, hani hani, a asla vazgeçmediğim aksesuarlarım, en çok, ııı, her şey, yani, eee, her, eee, aksesuardan vazgeçebilirim ama muhakkak kulağıma bir küpe takarım, emm, diyebilirim. E, onun dışında, ııı, yani, böyle, hani, kıyafetime göre kıyafetimin, eee, şeyine göre kaldırıp kaldırmamasına göre boynuma bir şeyler takarım. Eee, hani, şey kolye, eee, tarzı. Emm, onun dışında da, aaa, biraz daha, böyle, mesela, fular, eee, falan gibi şeyleri de önemsiyorum. Eee, gene kıyafete bağlı olarak. E, o tip aksesuarlar kullanırım.
Tamam. Hıı, anladım. Çok iyi. Aslında gene boyun çevresinde olduğu için, kolye, fular, eee, birazcık daha, eee, aynı kategoride gibi sanki. Peki, böyle, eee, çevrende, özellikle de ailende, annenden veya, işte, kız kardeşin varsa kız kardeşinden, etkilendiğin hiç oldu mu kıyafet konusunda veya stil konusunda, aksesuar konusunda, ne bileyim, eee, hiç onlardan bi yani, senin stil olarak, eee, yapı taşlarını etkileyen birisi oldu mu hayatında?
Hı hı. Evet. Eee, teyzemle küçük teyzemle aramızda 5 yaş fark var bizim. Evet eee, çünkü dedem 2'nci evliliğini yapmış. <chuckles> Dolayısıyla ailede öyle bir şey var. Eee, neyse, eee, küçük teyzemle, ııı, aramızdaki yaş farkı, ııı, biraz, böyle, birlikte de büyümemize neden oldu. Eee, yani, bir, hani, onun eskileri bana geldi her zaman ve, eee, o da Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okudu. Belki hem o nedenle ben de Güzel Sanatları seçtim çünkü o benim için bir çeşit, böyle, hani, mentörüm gibiydi, idolüm gibiydi, evet. Eee, dolayısıyla hem ne, böyle, giyim kuşam tarzımız hem, eee, işte, ne bileyim, ııı, şeyle, ııı, kendi, ııı, stilimizi belirlerkenki şeyler ben biraz ondan etkilenmiş olabilirim, tabii. Iıı, m çünkü hoşuma da giderdi, onun tarzını da çok beğenirdim her zaman. Eee, ondan etkilenmiş olmam çok yüksek ihtimalim çok yüksek.
A! Ne kadar az. <chuckles> Evet. A! Olabilir. İdol gibi miydi? Hı hı. Evet. E, şey olabilir mi, peki, bunu da, emm, tabii ki de belki de psikolojisi de bir bir adı vardır ama, emm, ben bilmiyorum sonuçta. Emm, duygusal olarak etkilendiğin çok etkilendiğin birini, eee, t tarzını da kendine yakıştırma durumu söz konusu olabilir mi?
Evet, buna kısaca etkilenmek diyoruz sanıyorum. <laughs> Ya, evet, az önce söylediğim gibi, eee, aramızda sadece 5 yaş fark var ve o, hani, benim tarzını çok beğendiğim bir, hani, bana yakın yaştaki bir, ııı, idolümdü. Dolayısıyla onun tarzından, eee, pozitif anlamda etkilenmiş olabilirim, evet.
<laughs> Tabii. Aynen. Normal olarak. Anladım, eee, çok iyi bir sohbetti, çok teşekkür ederim, ağzına sağlık.
Hı hı. Rica ederim, ben de çok keyif aldım, hoşça kal.
Kendine iyi bak, görüşmek üzere.